Não são. E aí, sabe o que ele fazia? Ele fa passava, eu mostrava para ele tudo o que eu tinha feito, no final, ele ia anotando tudo, no final, ele colocava: "Olha o que eu espero para a semana que vem". Aí, ele mostrava lá o que ele esperava para a semana que vem aham. E aí, ele fazia a gente assinar, ele fazia a gente assinar fazia, assim, a gente assinar, porque chegava na semana que vem ele olhava, ele falava e falava assim: "Olha, então, a gente ficou acertado de arrumar isso, fazer aquilo, como que está?" E aí, vo se você não fazia, ele falava: "Olha, mas aqui você assinou, você se comprometeu que você ia fazer.", né, eh, isso para mim foi ótimo, sabe, porque para você ter ideia, eu entreguei o meu cad eu entreguei o meu caderno final do TFG, eh, no 1º dia de entrega porque, assim, era uma uma janela de 2 semanas de entrega, né. Hã. E aí, eh, você normalmente as pessoas entregam bem assim, no na última hora, quando chegou, assim, quando foi abrir a janela, eu já estava com eu já estava finalizando ele assim, finalizando, imprimindo já porque o caderno de arquitetura você imprime em uma folha se diferente, ele é todo assim, design, né, parece uma revista, "blá-blá-blá". E aí, ele fez de um jeito que a gente conseguisse entregar antes, porque aí, se você entregava antes, você já ia para a fila da apresentação, e aí, quando saiu os schedules da apresentação, né, as datas, você era um dos primeiros, então, assim, eu me formei primeiro que todo mundo por conta dele. <chuckles> Eu acho, era maravilhoso porque ele falava a real, ele falava: "Olha, isso está funcionando, isso não está funcionando, isso tem uma base, você tem base nisso, você não tem base naquilo". Ele era muito assim, e ele era, eh
Hum. Ah, legal isso aí, ele era bem certinho, né, igual japonês mesmo. <laughs> Olha! Ter uma responsabilidade. Uhum. Uhum. Olha. Uhum, Compromisso. Sim. Aham. Oh, legal, né. Uhum. Uhum. E você acha que o feedback dele era bom? Hum. Cara legal.
A a área dele, assim, era projetos, eu esqueci a palavra, mas projetos assim, que são surreais, vamos dizer, aí tem outra palavra. Projetos, assim, eh, utópicos, utópicos. Ele tinha além dessa
Sim, legal, né, legal s Aham. E e você, como que você costuma dar feedback?